Mas assim, quando você ficou sabendo, você lembra qual foi a tua reação, assim, o teu estado, eh, assim, emocional, tipo no sentido de que, “Nossa, eh, eu quero eu quero ir aí” ou “Eu quero tocar aí”? Como é que foi assim, quando você ficou sabendo, você lembra?
Ah sim, eu fiquei super entusiasmado, porque a pessoa que me convidou pra dar o workshop na loja dele era o organizador do festival. E então é, estava tudo estava tudo conectado, e não pude fazer uma apresentação só minha, porque eles já vinham fazendo essa organização já há muito tempo.
Sim. Ah! Então encaixou, né, tipo é o cara, é o Sim, muito em cima da hora, né, no caso.
Exato. Mas eu falei: “Não, claro, nem nem estava esperando algo assim.”, eh só que daí acabou que eu eu subi no palco pra tocar, depois quando eles colocaram todos os percussionistas no palco, e e eu fui também. Aí me chamaram também, então
Espera aí, foi de improviso então, tipo, eles te avisaram que você ia tocar ou se na hora assim, na última
É. Não, não na hora que chamaram, daí eu falei: "Beleza, vamos lá". E foi super
Não, mas como é que você, como é que você reagiu sabendo, tipo, você não tinha nada preparado, né. Qual, como é que era o público, como é que era a experiência? Que tão gran quantas pessoas tinha?
Ah, eu não lembro quantas pessoas, ah, não lembro. Não vou, agora não vou saber.
Mais ou menos, mais ou menos, né? Não, não, é assim, mas é um eh, tipo um show pequeno, assim, um lugar pequeno?
Ah sim sim, não era um era um lugar pequeno, era uma sala pequena, uma sala de shows pequena. Cara, devia ter ali
Aham.